Mhm. Also als sinnvolle sinnvoll investierte Zeit. Okay, verstehe. Mhm.
Genau, genau. Also es k ich ich würde aber nicht ausschließen, dass andere das als, ähm, vertane Lebenszeit deklarieren.
Mhm. Mhm. Das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters, ja. Aha, verstehe, ja. Und
<chuckles> Genau, genau, genau. Hast du vielleicht auch 'ne ähnliche Erfahrung auch schon gemacht, ne, wenn du's wenn du's nutzt und für dich hat das 'n Mehrwert und jemand anders sagt von außen: „Ah, das ist ja totaler Unfug“, ne, oder „wie kannst du dir so was überhaupt anschauen?”
Ja, ja. Mhm. Tja, ja. Ganz klar, ja, das das ist einfach ganz ganz individuell, ja.
Ja, genau.
Ja, welche unbewussten Erwartungen hast du denn an dich selbst, wenn du jetzt zum Beispiel online irgendwas postest?
Ich poste nix online, also, das ist relativ klar. Ähm, also ich ich ich kommentiere nicht, ich ich habe kein Profi also 'n Profil musst du anlegen, um überhaupt da lesen zu können, aber das ist bei mir immer blank also, es gibt bei mir nichts also bei den bei den YouTubes mache ich so 'n so 'n Daumen hoch, wenn ich's mag, dass ich es wiederfinden kann, aber ich ich ich kommentiere das überhaupt nicht. Oder, äh, auch bei bei Instagram oder irgendwo anders, ähm, ich ich bin da komplett unsichtbar.
Okay. Mhm. Mhm. Ja. Ah, okay. Mhm. Mhm. Ach so, okay, verstehe, verstehe. Mhm. Verstehe. Mhm. Okay. was was sind das so die
Oder weil's mich auch nicht weil ich mich nicht mitteilen möchte also, für wen ist das?
Okay. Mhm. Ja, mhm. Das, ja, kann ich gut nachvollziehen, ja. Mhm.
<chuckles> Also es gibt keine Zuhörerschaft, die anonym, äh, mich ähm, auf mich, ähm, aufmerksam wird. Dazu bin ich zu differenziert und, ähm, ich ich kann's auch nicht auf 2 Sätze runterbrechen, was ich s was ich meine.
Ja. ja. Okay, ja. Aha. Verstehe. Das ist ja interessant, ja. Mhm. Ja, mhm.
Und das Meiste ist ja so, dass in in den sozialen Medien die Aufmerksamkeit nach 1 oder 2 Sätzen schon erledigt ist.
Mhm. Das stimmt. Ja, ja.
Und ich ich finde, dass 2 Sätze oder 3 Sätze a der Komplexität meistens gar nicht ähm, gar nicht gerecht werden kann und deswegen spielt es für mich keine Rolle.
Ja, mhm.

Also, ähm, ich ich sehe, dass die Kinder S Social Media dazu nutzen, um in Kommunikation zu bleiben. Also, mm, äh: „Kommst du zu mir oder wann treffen wir uns“, et cetera? Und das ist völlig okay. Da habe ich überhaupt keine Bedenken. Und ich k ich glaube, ich habe relativ viel Glück in Anführungszeichen, ähm, dass ich nicht den Eindruck habe, dass die Social Media missbrauchen oder sich davon sehr stark ablenken lassen. Die haben beide 'n guten Freundeskreis, mit dem sie viel Zeit verbringen. Die sind beide sportlich aktiv, sodass dass ich diese Monstergefahr gar nicht so sehr sehe. Ähm, früher haben wir ja auch viel Blödsinn gemacht und viel Unfug gelesen, aber das gehört zum Heranwachsen gehört das dazu. Und ich sehe, wie das altersmäßig sich auch wandelt. Also, da Im Moment habe ich noch den Eindruck, dass das alles ganz okay ist.
Okay, mhm. Mhm. Mhm. Okay, mhm. Mhm. Mhm. Ja, verstehe, mhm. Mhm. Mhm. Okay, mhm. Und denkst du, da hatte die Erziehung oder die schulische, ja, Bildung da 'n großen Einfluss darauf, dass sich das jetzt so positiv entwickelt hat bei deinen Kindern?
Mhm. Also, die Schule glaube ich überhaupt nicht, weil die weil in der Schule dieses Themengebiet überhaupt nicht betrachtet wird beziehungsweise überhaupt keine Medienbildung in dem Sinne stattfindet, die durchschlagend ist. Vielleicht wird es mal be besprochen irgendwo in in 1 Stunde, in 5 Wochen, in irgend 'nem Nebenfach, aber das hat keine Auswirkung. Ansonsten bin ich bin ich glücklich, dass die ihre Hobbys haben, wo Social Media keine Rolle spielen. Also, die die hocken auch nicht am Computer und daddeln. Also, es es findet einfach nicht fe nicht statt, sondern die sind dann im Sport oder treffen sich oder hocken draußen oder gehen auf 'n Fest u und so weiter. Insofern ist das ist da aber wahrscheinlich auch viel Glückssache dabei, ne
Mhm, okay, spannend. Aha, okay. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Mhm,verstehe, okay. Okay. Ja, cool, mhm. Mhm. Das denke ich auch, ja, mhm.
dass die se äh, einfach in die in die Straße abgebogen sind.
Mhm.

Okay. Was waren da so die die Auslöser dann für das, äh, Fernhalten? Warst du da vielleicht mal 'ne gewisse Zeit dann zu lang auf den Plattformen, oder?
Ne, das n das nicht unbedingt. Also, ich bin auch keinen, ähm kein aktives Mitglied bei Social Media. Ähm, also insofern, ich ich habe mich da angemeldet, um eben dementsprechend die Nachrichten zu lesen, aber ich bin in keiner ein einzigen Gruppe und ich ha und ich habe auch noch nie irgend irgendwas abgesetzt über Social Media, aber ich bin passiver Leser. Und in dem Moment, äh, be bei wie war das, bei bei Twitter bei Twitter, da gibt's ja oder gab's ja früher irgendwie so 'ne Hot Topics oder irgendwas, ne, wo besonders viel Menschen kommentiert haben. Und das fand ich 'ne ganze Weile eigentlich ganz interessant, da zu sehen, was die L was die Leute umtreibt. Da k das war von harmlosen Geschichten, ähm, was weiß ich, die deutsche Nationalmannschaft hat gestern Abend gespielt und heute muss jeder kommentieren bis hin zu, äh, zu zu politischen Geschichten oder auch, ähm, Gossip, ne, im im wahrsten Sinne des Wortes.
Oh, okay. Mhm. Ach so, okay, verstehe. Mhm. Passiv, okay, verstehe. Mhm. Okay. Mhm. Verstehe. Mhm. Ja. Mhm. Verstehe. Ja, mhm. Ja.
Und dann habe ich das 'ne Wei Weile verfolgt. Und je mehr ich da verfolgt habe, ähm, desto desto unwohler habe ich mich auch eigentlich gefühlt. Und irgendwann hat Twitter, ähm, so 'n Filter eingebaut und da m hätte ich irgendwas machen müssen. Und da habe ich gesagt: „Weißt du was, mache ich nicht.“ Und da habe ich mich abgemeldet und gut war's. <laughs>
Ach so, okay. Mhm. Ach so, verstehe, verstehe. Mhm. Ja, dann war's dir also, auf gut Deutsch gesagt, zu blöd dann. Ja, mhm, verstehe.
Ja, an a Ja, a also Instagram habe ich noch, da gucke ich ab und zu mal rein. D da, hm da gucke ich auch, wenn also, aus meinem Bekannten-Freundeskreis, wenn die irgendwas posten, das finde ich immer eigentlich immer ganz nett. Aber ich bin weit davon entfernt, mich auf der politischen Ebene zu informieren oder da irgend irgendjemand bei der Politik zu folgen. Ähm, aber so für den für 'n Freundeskreis, das fi finde ich okay. Aber ansonsten sind diese ganzen sozialen Netzwerke ich rede oft mit meinen Kindern über TikTok oder die zeigen mir irgendwas. Oder wenn ich mit denen im Auto sitze, dann frage ich n ähm: „Wie kommt 'n bei euch das Thema an? Wie informiert ihr euch?“ Und dann ist schwie merke ich schon, dass Social Media 'ne große Rolle spielt.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Okay, mhm. Okay. Verstehe. Mhm. Okay, ja. Mhm. Ach spannend. Okay, mhm. Mhm. Wie kommt dann da das, äh, Thema bei denen an? Ist es dann oftmals verzerrt irgendwie durch 'ne politische Meinung oder was hast du da so festgest Wie waren da so deine Erfahrungen damit?